يعني وإحنا في الكُلِّيَّة اختلفنا على موضوع ما، وحصل بيننا خِصَام، بس ما آه، ما طوِّلش بقى الخِصَام ده، ليه بقى؟ لإن إحنا لينا رصيد مع بعض، رصيد طويل، علاقة من زمان، ومَحَبَّة وأُسَر وكده، آآ يعني أنا ب ال بع لمّا كان بعيد عني كنت حاسِسّ إن أنا ناقصني حاجة، وهو نفس الشُّعُور، فأنا م بصراحة ما استحملتش، أنا رفعت سمَّاعة التليفون على طُول، ورُحت رانن عليه وقُلت له: "باقول لك إيه، آآ سيبك من الشيطان بقى وسيبك من الزعل اللي بيننا ده، يالّا بينا ننزل نتفسَّح ونمشي مع بعض، و واخلص بقى ب إحنا إحنا إحنا هنعملوا فيها اتنين متخاصمين، يالّا بينا." وهو قال لي: "تعرف إن أنا كنت لسه حالًا هارفع سَمَّاعة التليفون وأكلِّمك، يالّا بينا." وخدنا بعضنا واتمَشَّينا مع بعض في الشارع، ولا كأنِّي كان في حاجة خالص. في
آه. امم، امم. وإزاي حَلّيتُوا الخِصَام؟ تُحفة. امم. ياه! الكلمات مؤثرة جدًا. امم. امم. <chuckles> حقيقي. <chuckles> ياه! امم. والعلاقة فعلًا يعني رجعت أقوى من الأول طبعًا، والّا ضعفت مثلًا من الخلاف؟
بالعكس، بالعكس، خلّي بالِك ال ال الخلافات والحاجات ديّة، ولمّا بيبان معدن البني آدم فيها، بتتأصل العلاقة أكتر. خلّي بالِك لو في اتنين معرفتهم معرفة سَطحيّة، لو حصل بينهم خلاف بيحصل فُجُور فب فُجُور بعد كده، تبص ده ده بيفشي سِرّ ده، وده بيتكلّم عن ده، وده يعاير ده. إنّما لمّا يكون أنتِ مصادقة واحد نبيل عنده أخلاق ويكون زميلِك في الدِّراسة وجارِك ويمكن زميلِك في المهنة كمان وفي العمل، وزي أخوكِ، <tsk> لا، ده بيبقى ستر وغَطّى عليكِ، ده بيبقى حاجة منِك، حاجة من دمِك، سبحان الله! وأنا زميلي ده، أنا كنت حاسِسّ إن هو مِنِّي بصراحة، هو كان نفس إحساسه خلّي بالِك، يمكن أنا باتكلّم عن نفسي، وعن عن وضعي، إإ من ات من اتِّجاهي أنا، آآ، آآ، آآ، أنتِ لو سألتيه أو كلِّمتيه هيقول لِك نفس الكلام، سبحان الله! يعني هي كانت علاقة مُتبادلة، ومتوازنة كمان.
امم. وإيه؟ امم. صح. امم. امم، امم. طب هو أنتم آه. امم. طب هو أنت يعني أنا عايزة برضه أ آه، أنا بس عايزة أسألك على حاجة، يعني هو إيه مثلًا مفهوم الصّداقة أصلًا بالنسبة لك؟ يعني بعيدًا عن علاقتك بالشخص ده مثلًا، كان إيه مفهوم الصّداقة عندك، في دماغك يعني؟
اتفضلي. هو طبعًا اتّبلوَر لمّا كَبَرت، يعني وأنا صُغير أنا أنا أنا مرتاح للشخص ده، فبامشي معاه، فم ف ف الفكرة نفسها يعني إيه، ما كانتش عميقة في دماغ إن بس لمّا كَبَرت، وخاصَّةً مع صديقي اللي باحكي لِك عليه ده، حَسّيت إن هو العُكَّاز بتاعي، عارفة لمّا يكون الواحد كده مثلًا، حاجة سند كده، الكتف ال الكتف اللي بتس باتسند عليه، باختصار هو كان بالنسبة لي كده، حاجة كده العُكَّاز بتاعي، ال رُمَّانَة الميزان في حياتي، دايمًا كان يوَجِّهني للخير، يوَجِّهني للصح. بس خلّي بالِك مش كُلّ العلاقات ما بين الأصدقاء بتبقى كده، خلّي بالِك بيبقى في علاقات برضه علاقات تعبانة وفي
امم. جميل. آه، أصلًا. <laughs> امم. حلو أوي. امم. <chuckles> يعني لو رجع بيك ال رجع آه، يعني أنت لو لو رجع بيك الزمن مثلًا، أنت هتضطر إن أنت تصاحب نفس الشخص ده وما تصاحبش ناس تانية غيره، والّا ممكن إن أنت تتطرَّق برضه لعلاقات تانية؟
أيوه.